Hallo und guten Tag guten Abend, äh, oder, ah gu gute Nacht für dich. Ja ja. Wie geht's?
Gute Nacht, das stimmt, ja. Ja ja. Ach, mir geht's gut. Ich gehe gleich schlafen. Ich freue mich schon darauf. Wie geht's dir?
Ah, ich kann mich nicht beschweren, heute ist Donnerstag und, ähm, äh, das Wochenende ist um die Ecke, weißt du?
Das stimmt das stimmt. Ja, was hast du heute so ge gehabt gemacht?
Ja, nur gearbeitet, ähm, dass ich, ähm ähm wenn ich heute mit der Arbeit fertig bin, dann gehe ich 'n bisschen schwimmen und dann 'n bisschen Fernsehen und ja, dann ist das schon vorbei, weißt du?
Mhm. Ja, kenne ich kenne ich auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich, äh, grad aus, äh, einer aus Darmstadt einer 4 Stunden entfernten Stadt, äh, hier angereist nach der Arbeit. Auch 'n bisschen stressig, aber auch nicht schlecht.
Ja. Oh, äh, bist nach Hause gefahren oder?
Genau, ich war gestern ne ne ich hatte gestern, ähm ich war auf 'nem Workshop in 'ner anderen Stadt, also in Darmstadt und, äh, bin dann nach Hause gefahren. Genau.
In Urlaub? Mhm. Ach so, okay, ja. Sag mal, ähm
Ja. Mhm.
Hast du Träume im Leben?
Ah, das ist das ist, muss ich ehrlich sagen, 'ne Frage, die ist zu allgemein, aber trotzdem so spezifisch, so gut, ähm das trifft es irgendwie. Tatsächlich also tatsächlich hat ich meine, jeder hat Träume im Leben. Ich habe ich habe, äh seit meiner Abi-Zeit habe ich das Verlangen immer, Privatier zu werden. Wei weißt du, was ein Privatier ist?
Mhm. Nein, das weiß ich nicht.
Privatier ist 'n Begriff im Deutschen. Das heißt jemand, der aus seinen Kapitaleinkünften oder aus seinen ein also, aus seinem Vermögens wenn er aus seinem Vermögen zerrt, davon leben kann. Das nicht, weil ich nicht arbeiten genau. Das ist nicht, weil ich nicht arbeiten möchte, sondern weil ich, äh, einfach diese Freiheit haben möchte, das zu tun. Das ist so 'n größerer Traum, aber ich finde, man sollte unterscheiden zwischen großen und kleinen Traum, weil kleinerer Traum wär's schon, 'n Van auszubauen und durch Europa zu reisen. Hast du auch schon mal so was in der Art geträumt?
Ach so. Mhm. Okay. Ja, ja, also, ich bin ähm, weiß nicht, ob ich dir's gesagt habe, mal vor ich bin viel älter als du, wohl. Ich bin ähm, ja, und, ähm, mein Traum war's immer, nach Amerika zu gehen und das habe ich gemacht. Und ja, und, ähm
Ja, das weiß ich. Das weiß ich auch.
ja, ähm, äh, j und alles, was dazwischen war, weißte, ich, äh, bin auch weg, als Deutschland noch 2 Länder waren. Und, ähm
Mhm.
ja, habe alles hier also, so viele Möglichkeiten wie hier und was ich äh, w wo ich Glück mit gehabt habe und war also, was ich e es ist äh, meine wilden Träume damals als Jugendlicher sind sind über, ähm sind erreicht und dann mehr geworden. Also, ähm, ich kann mich nicht beschweren. Jetzt träume in diesem Alter, ne, nicht so viele Träume, weil ich habe nicht nichts mehr zu beweisen, nicht mir und nicht anderen. Ähm, das sind nur noch, ich würde sagen, Ziele, weißt du, wir renovieren das Haus. Wir werden, ähm, in 'n paar Jahren in die Rente gehen. Und da ist natürlich viel zu machen hier. Und, ähm, ja, das ist 'n Ziel, aber 'n Traum würde ich das nicht nennen.
Gibt es Personen, die dich motivieren, das zu also, als Ziel zu haben, was du als Ziel hast?
Das ist 'ne gute Frage. Also ja, weißt du als i als ich hier angekommen es hört sich vielleicht komisch an, aber, ähm, in den ersten paar Jahren, ähm, bin ich zum College gegangen hier in in in Nordkalifornien. Und dann war die Wahl, äh, 92 Clinton, ähm, gegen Bush und also, Clinton den
Mhm.
der ist von nichts gekommen und hat es so weit geschafft und den den bewundere ich, weißt du? Also, muss ich schon sagen. Und dann mhm.
Darf ich kurz fragen, ist die Clinton Familie nicht auch 'ne bekannte Familie, so wie wie die Bushs und die Kennedies?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja. Also, Bill Clintons Vater ist in einem Autounfall gestorben. Und, ähm, ja, dann hat er 'n Stiefvater, der war, äh, 'n Alkoholiker und, äh, ist sehr arm aufgewachsen. Aber war so schlau, dass er 'n v v äh, volles Scholarship bekommen hat. Und, äh, ja, dann ist, ähm
Ach, okay, das wusst ich nicht. Mhm. Mhm.
äh, dann war er Gouverneur von Arkansas und und so weiter. Also, ähm, der ist wirklich von nichts gekommen. Und ja, s sowas sowas motiviert mich, weißt du?
Mhm, mhm. Ich kenne das tatsächlich nicht so direkt, dass ich sage, ich habe ein Individuum, wo ich sage, das strebe ich also, ich habe natürlich Personen, die mich inspirieren, ne, also irgendwie persönliche Helden für mich, äh, ob das äh, ähm, verschiedene Individuen. Aber ich würde nicht sagen, dass die mich dazu inspirieren, meine Träume zu verfolgen oder wenn ich wenn ich irgendwie Rückschläge erlebe, weil wenn ich grad irgendwas erreiche, dass ich sage: „Na ja, die Person inspiriert mich, weiterzumachen.“ Das ist ja eigentlich irgendwo der eigene Traum. Ich find auch, was dazu zählt, ist so 'n bisschen: Man tut es ja nicht nur für sich, meiner Ansicht nach, sondern ich tue es für meine Partnerin, für meine, ähm, Eltern, für, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, weiß nicht, ich bin noch ich bin noch in meinen Ende 20ern, ähm, dann ist das was anderes. Äh, wenn man so 'n wenn man es für andere Leute tut, dann fühlt's sich nicht an wie 'n Selbstzweck, sondern als äh, wie 'n so 'n treiben treibende Motivation.
Ja. Mhm. Ja, stimmt. Also, mit den Eltern, das war mir sehr, sehr wichtig, dass die, äh, auf mich stolz, äh, gewesen sind. Weil, als ich aufgewachsen bin, da hat mein Vater s schon Hoffnung aufgegeben, weißt du? Und, äh, war auch 'ne Zeit, wo ich selber auf mich Hoffnung auf die Hoffnung auf mich aufgegeben habe. Und, ähm, ähm ihm das zu zeigen, dass es so dass es anders werden wird, ähm, hat mich schon motiviert. Das das stimmt, das stimmt. I so mit Clinton weißt du, den den bewundere ich. Ähm, aber vielleicht motiviert hat er mich nicht, aber aber bewundert habe ich ihn schon, ja, ja, ja. Ist vielleicht kleiner Unterschied, weißt du?
Ich würde sogar sagen, relativ großer Unterschied. Aber findest du jetzt, ähm, beschrieben wie du das von der Eltern beschrieben hast? Du meintest ja schon, dein Vater lebt schon länger nicht mehr. Ähm, findest du, deine Motivation hat sich ja im Laufe der Zeit verändert dadurch, dass du das deinen Eltern vielleicht auch dass dass du sie stolz gemacht hast und dass, äh, du jetzt einfach in 'nem anderen Lebensabschnitt bist?
Ja. J Ja, also, hm, weil ich älter geworden bin, h hat sich das geändert, glaube ich, weil ich habe keine m mehr äh, ich fühle mich nicht mehr, dass ich irgendjemanden was beweisen muss. Mir selbst auch nicht, weißt du? Äh, und der Gesellschaft nicht und keinem. Und das ist mir wichtig. Ähm.
Mhm, mhm.
Ja. Und weißt du, das ist komisch was Ich hatte meine F Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin, 30 Jahre nicht mehr gesehen, okay? Und dann war ich, äh einmal musste ich zurück nach Deutschland, weil meine es meiner Mutter nicht gut gegangen bin. Da habe ich gedacht: „Hey, ich rufe mal einen an, ja?“ Und dann sind 3 von denen, mit denen ich aufgewachsen bin und schon seit 30 Jahren nicht mehr gesehen haben da haben wir uns im Restaurant getroffen. Und, ähm, ja, über's Leben geredet: „Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Mhm.“
Mhm. Mhm.
Dann habe ich gemerkt: Weißt du, was ich gemacht habe und erlebt habe, das werden die nie verstehen können. Alle d alle 3 haben 'n Haus gebaut auf dem Grundstück ihrer Eltern, gell?
Alle 3 auf dem Grundstück der Eltern? Also, wirklich auf dem gleichen Grundstück? Ja, das ist ja auch nicht so gewöhnlich. Also
Ah. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ai <lip trill>
Aufm Land vielleicht eher, ja.
Ja, ja, es war auf dem Land, ist 'n Kuhdorf, weißt du, ne, wo ich aufgewachsen bin, ähm
Mhm.
Und dann habe ich mich, weiß du, gut gefühlt, weil ich so viel mehr erlebt habe und so viel mehr geschafft habe. Und das war für mich irgendwie so die die Krönung, weiß du, es ist komisch.
Selbstzet äh, also, Selbstzufriedenheit, irgendwie, die dann bei dir gestiegen ist, wo du dann dachtest: „Nice.“
I Genau, genau, ja, ja.
Was würdest du denn jemanden raten, der dann der der unsicher ist, irgendwie seine Träumen zu verfolgen? Weil bei dir klingt es schon so, als hättest du so dein dein Ziel erreicht irgendwie.
Nicht Angst zu haben. Weißt du, in Deutschland wird einem immer Angst gemacht. Ja, du musst dich du musst immer so alles absichern und, äh ähm, kein Risiko nehmen und weißt du, an die Rente denken, wenn du schon 20 bist und
<chuckles>
wenn ich so an die Schule denke, was die uns da gesagt haben das kann ich überhaupt nicht. Also, es ist kaum zu glauben. Und da ist es dann 'n bisschen schwer, aus dieser Sicherheit sozusagen rauszugehen und dich gegen andere zu messen und gegen diese Welt und und alles, was da mitkommt, weißt du? Ähm
Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Deutschland ist immer noch so 'n Teil der Gesellschaft, dass man so 'n bisschen ängstlich also, die deutsche Gesellschaft ist ja auch immer so übervorsichtig, wenn ich es vergleiche mit anderen Gesellschaf auch auch innereuropäisch. Ich war dieses Jahr schon bin viel rum gereist für die Arbeit in Italien, Frankreich, Holland. Und in keinem anderen Land habe ich das Gefühl, dass die Bevölkerung so übersensibel ist, äh, in der Art und Weise, wie sie Sachen angehen.
Aber Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Stimmt genau, stimmt genau. Und darum weißt du, wenn man ja, also, wenn man dann so viel Angst hat, ja, dann bleibt man in dem Kuhdorf, wo man wo man aufgewachsen ist. Weißt du?
Man kennt ja nichts anderes.
Man kennt nichts anderes und man traut sich nichts anderes und es wird auch einem es wird einem auch nahegelegt, das nicht zu machen, weißt du? Ich w ich weiß noch, da da haben wir immer gesungen, so: „Das kannst du nicht, das schaffst du nicht, lass das sein.“ Und s so war das immer die Gesellschaft, weißt du? Auch auch d a als ich abgehauen bin, da haben sie gesagt hat keiner gesagt: „Hey, ich wünsche dir viel Glück. Ich weiß, dass du's schaffen schaffen wirst. Ich glaube in dich.“, weißt du? Nein. Sowas würde hätte wür würde hier passiert werden. Nein, die haben gesagt: „Oh, weißt du, du kommst in 'n paar Monaten zurück. Bin ich mir sicher.“
Mhm. Bist dann pleite und, äh, traurig, dass du die Zeit verloren hast. Und das hat das haben die du musst dir auch vorstellen, bei denen ist es ja so, auch wenn die vor allem, wenn die im ländlichen Raum wohnen, man hat ja nur bestimmte Peer People, also, man hat ja nur 'n bestimmtes Umfeld, und deine Träume reichen ja nur so weit, wie du äh, wie du dir das vorstellen kannst. Und wenn dein ganzes Umfeld also, wenn man zum Beispiel sozial-schwache Menschen nimmt, die finanziell nicht so stark sind, dann ist das ja letztendlich so
D ja, genau. Mhm. Mhm.
dass deren gesamtes Umfeld ist ja vielleicht hat die Person, die am meisten was erreicht hat, ist vielleicht hat 'ne Ausbildung zu irgendeinem Handwerksberuf geschafft. Für die ist es unvorstellbar, 'n Studium zu absolvieren vielleicht, oder oder oder noch weiter, irgendwie 'ne Position in 'nem Unternehmen zu bekommen und da aufzusteigen, ist für die das ist für die das sehen die im Filmen, aber die kennen niemanden. Und dann sind die Träume natürlich eingegrenzt in diesem kleinen Spektrum. Und so ist es wahrscheinlich auch bei den Leuten, in dem du äh, Dorf, was du da beschrieben hast, da in Schleswig-Holstein, wo die Leute wirklich einfach
Mhm. Mhm. Das stimmt.
die die kennen ja nur die Leute aus dem Land. Die ge sehen nur, was die machen und die bauen, wie du das beschreibst grad alle bauen irgendwie 'n Haus bei ihren Eltern auf dem Land, was für mich absolut skurril klingt als Städter. Aber es ist für die ist das halt einfach der Standard.
Ja. Mhm. Ja. Ja, äh, äh, da hast du recht. Weißt du ja stimmt wohl. Also, in dem Dorf, da waren ungefähr, ja 100, z 190 Leute. Und o ohne Lüge, die waren alle miteinander verwandt, um eine Ecke oder 2, okay?
Familienkreis, praktisch. <laughs>
Genau, genau. Und das Dorf wurde in 1350 gegründet, weißt du? Und dann kommen da Leute an wie wir. Mein Vater ist nicht deutsch und wir sind auch nicht aus der St aus dem Dorf und nichts und, ähm
Ja, ja. Deine Mama auch nicht?
Ne, ne, ne, ne, die auch nicht.
Warum seid ihr dann da überhaupt hingezogen in so 'n kleines Dorf? Weil die es günstig war?
Ja, weil mein mein Opa hatte 'ne, äh, Firma da in der Nähe. Und, ähm, ja, meine Mutter, die waren im Ausland und dann, ähm, wurde ich geboren und dann wollten sie
Mhm.
w eben
In der Nähe der Familie sein.
Ne, genau genau. Und dann haben sie da das haus gefunden und, ja, weiß du? S ähm, so ist das gegangen. Aber na ja, wir hatten du hast das Recht da haben wir 'ne ähm, 'ne andere Aussicht gehabt und die Träume waren schon, ähm größer und durften auch größer sein. Aber das heißt nicht dass die die ge dass die Gesellschaft dir gesagt hat, das war okay. Ne, überhaupt nicht. Also, als ich gesagt habe damals- ich wollte ja schon immer nach Amerika- als ich gesagt habe: „Hey, ich will nach Amerika“, da haben Sie doch alle gelacht. Ach, ja.
Haben sich wahrscheinlich mit 'ner Hand auf 'n Kopf geschlagen, ne?
Ja, ja, „Kannst du nicht, schaffst du nicht.“ Äh, da ist doch alles blöd.“ Und, ähm, „Dieses ist da schlecht, das ist da schlecht.“ Und, äh, also, immer alles kaputtgeredet, weißt du? Immer alles kaputtgeredet. Und
Was hat dich denn motiviert? Das ist doch jetzt eigentlich 'ne sehr passende Frage. Was hat dich denn wirklich motiviert, zu sagen: „Ich ziehe das jetzt durch! Ich gehe jetzt wirklich auf 'n anderen Kontinent, in die Staaten“, was für Leute, die in Deutschland leben also, ich bin ja hier auch geworden und aufgewachsen, für mich ist die USA so 'n Ort: Ich ich ich persönlich würde da nie hinziehen. S es catcht mich einfach nicht, ne? Es ist auch einfach Ansichtssache, aber auch so verglichen zu Europa, du hast ganz andere staatliche Strukturen. Was hat dich motiviert, das durchzuziehen?
i Mhm. Ja. Ja, dass er 2 Dinge. 1. war ich immer der Kanake und so konnte ich nicht ja ja, so so konnte ich nicht leben. Also, das war unmöglich. Und 2., die Regeln in Deutschland
Das kenn ich. <chuckles>
da ist ja die die Regierung die sagt dir genau was du machen darfst und was du nicht machen darfst, okay? Hier also, ist es auch unmöglich für dass dass man zum Einwohnermeldeamt geben gehen muss. D äh, habe ich nie verstanden, wa was für 'n Recht hat die Regierung denn zu wissen, wo ich lebe? Überhaupt kein. Nein. Nein. Du brauchst noch nicht mal 'n ID haben, weißt du? Das heißt, bist du bist 'n f bist 'n freier Mensch und
Mhm. Ist das in den USA nicht so, dass du dich melden musst? Ui. Du bist 'n freier Fisch wie bei SpongeBob. <laughs> Cool, cool.
ja. Und daher gelaufen auch noch, weißt du? Die ganze Gesellschaft hier ist daher gelaufen. Hey, hör mal zu, ähm, Gutes Gespräch, ja, ähm, Vielen Dank für deine Zeit und, ähm, hoffentlich sprechen wir bald noch mal, ja?
Ja, ja. Mhm. Ja, ich danke dir auch, hat mich gefreut und ich habe es sehr genossen. Vielen Dank. Tschau, Tschau.
Gut. Tschüs, Tschüs.